À, bạn ơi, đôi khi mà đi tham gia những cái sự kiện mà, kiểu, giống như networking á, bạn thì hổng biết là lúc đó thì sẽ có rất là nhiều cái, ờ, gọi là, người lạ, à, mà bạn gặp phải đi, thì lúc đó bạn làm sao để mà bạn bắt chuyện với người lạ ở trong những cái sự kiện như vậy vậy bạn?
Ừm. Ừm, đúng rồi. Ừm, thực ra là trước đây mình cũng làm ở bên mảng sự kiện luôn á, và cái việc networking là cái cái, ơm, trách nhiệm chủ yếu của mình luôn á, là phải nói chuyện với người lạ. Thời gian đầu mình cũng sợ lắm chứ, mình, kiểu, thấy người ta, kiểu, toàn là, ờ, CEO, chức danh cao đồ, mình lại bắt chuyện hông biết người ta có chịu nói chuyện với mình hông? Đó, nhưng mà cái xong cuối cùng mình cũng nhận ra là cái thái độ của mình là phải quan trọng nhất.
Vậy hả? Ừm. Ừm. Đúng rồi, ừm. Ờ, nhưng mà bạn, ờ, cái trường hợp lúc đó là cái thái độ của bạn sẽ như thế nào để mà bạn dễ bắt chuyện với họ nhất vậy, à?
Ừm. Ừm. Đúng rồi, kiểu, ơm, nếu mà đối với những người mà chức cảng cao á nha, mình nhận ra là mình càng phải nói chuyện như là mình ngang chức với họ thì mới được, thì họ mới, ơ, không có xem thường mình đúng rồi, chứ mà mình còn cứ tỏ ra là mình quá trân trọng họ, quá tôn trọng họ thì họ nghĩ, à, chắc chắn là mình phải là một cái chức rất là thấp, thì mình mới như vậy. Thì đó làm cho cái ngay từ đầu ừm, ngay từ đầu là cái cái, ơm, định kiến của họ về mình nó sẽ khác và cái việc nói chuyện nó cũng sẽ khó khăn hơn nếu mà ngay từ đầu bạn bạn đặt mình ở một cái thế là bằng họ.
Vậy hả? Ừm. Ừm, mình hiểu. Ừm. Ừm, nhưng mà nghe bạn chia sẻ thì rõ ràng ví dụ như gặp một người CEO nào đó đi, mà mình phải đặt mình là cái người ngang hàng với họ để nói chuyện, thì làm sao để mà đặt được? Ờ.
Ừm. Ừm. Ừm. À, thì mình nghĩ là cái phong thái rất là quan trọng nha, kiểu, như ánh mắt nè rồi nụ cười của mình, kiểu, mình cười đúng lúc, đúng chỗ thôi và tông giọng của mình từ từ bình tĩnh. Vì khi hồi đó nha, mình cũng hay có cái, kiểu, nói chuyện mà nói nhanh lắm, mình sợ, cái kiểu mà, có khoảng lặng giữa những câu những, ơm, lời nói chuyện lắm. Ừ, đó, nhưng mà thực sự á, phải có cái khoảng lặng, nó mới là chứng minh là mình chuyên nghiệp, chứ còn mà mình cứ lấp vào rồi mình cứ cố gắng nói nhanh là rõ ràng là mình đang lo lắng thì mình mới như vậy.
Ừm, sao? Ừm, mình hiểu. đúng, đúng rồi, ừm. Ừm, hiểu, ừm. Vậy á hả? Đồng ý, cái khoảng lặng ở trong giao tiếp á, đôi khi nó sẽ rất là hay nha. À, thậm chí là có thể là lúc đó là để cho cả hai hoặc là bên phía bản thân bạn đi định hình được là cần phải nói cái gì tiếp theo cho nó, gọi là, hợp lý, cho nó phù hợp. À, nhưng mà bạn thường sẽ chọn những cái chủ đề nào để mà bạn bắt chuyện với người lạ ở những sự kiện như vậy?
Ừm. Ừm, hừm. Ờ. Ừm. Chính xác. Đồng ý. Ừm. Ừm. Ừm, thật ra là cái chủ đề thì nó phải tùy vào cái sự kiện nha, ví dụ cái sự kiện đó nó về chủ đề máy tính thì mình cũng sẽ nói, à, mình phải hỏi trước là công ty họ làm cái gì nè và vai trò của mình trong cái sự kiện này là như thế nào, đó. Mình đặt cái vai trò của mình, rồi mình nói là mình cũng có thể giúp được cho họ, ờ, tìm kiếm những cái network khác, nên là họ giới thiệu về bản thân họ đi. Rồi mình sẽ kéo họ lại cái chỗ cái khách hàng của họ, tiềm năng của họ nè hoặc là những người mà họ đang muốn gặp trong sự kiện đó, là mình mình tạo ra một cái sự, gọi là, ờ, mình có lợi, ừm, ý là họ có lợi nếu mà họ biết mình. <laughs> Ừm.
Ừm, đồng ý. Ừm. Mình hiểu, ừm. Đồng ý. Ừm, đồng ý, đồng ý, có nghĩa là bạn sẽ gắn kết họ thông qua một cái, gọi là, ờ, lợi ích cho họ qua cái, gọi là, qua cái phần mà trò chuyện với bạn. Ừm, cũng cũng rất là hay, cũng rất là hợp lý đó, nhưng mà, à, với bạn thì khi mà bạn, gọi là, gắn kết họ như vậy có dễ hông? Có cái gì mà bạn gặp phải khó khăn khi mà bạn, ờ, gọi là, làm cái cách này hông? Ừm.
Đúng rồi. Chính xác đó. Ừm. Ừm. Ừm, thật ra là cũng có, vẫn có những cái định kiến mà mình phải trải qua mà mình hông có thay đổi được. Nhất là khi mình là một người, ờ, trong networking mà là con gái là một và mình, ờ, còn trẻ tuổi là thứ 2, là hai cái đó là khiến người ta sẽ có rất là nhiều định kiến với mình nha. Họ thấy mặt mình trẻ nè, họ nghĩ: "Ờ, chắc bạn này hổng có nhiều kinh nghiệm đâu" hoặc là làm một cái chức nhỏ gì đó thôi. Rồi người ta thấy mình là con gái nữa, ờ, thì người ta sẽ cũng sẽ có những cái định kiến: "À, nhiều khi là cũng chỉ là nhờ là con gái nên mới có nhiều mối quan hệ, chứ cũng hông có phải là có tài năng gì." Đó, đó là những cái định kiến mà rất là khó khăn.
Đúng rồi. Mình hiểu, ừm. Ừm, nhưng mà vậy thì cái lúc đó đi, bạn làm sao để mà bạn vượt qua rọi gọi là, cái cái định kiến của mọi người, ờ, bạn có cái cách nào để mà bạn, kiểu, giống như là, ừm, ừm, gọi là, ột, qua a, lộn, gọi là, vượt qua được những cái, gọi là, định kiến của họ hông? Trường hợp ví dụ như, ờ, họ đánh giá bạn là một người trẻ tuổi thì bạn làm sao? Ví dụ như từ cái trang phục, từ cái màu tóc, từ cái, gọi là, ừm, cái cách mà bạn trang điểm làm sao? Kiểu là trông nó, ờ, gọi là, đứng đứng tuổi hơn xíu để mà ăn gian hông? Ờ, ít, kiểu vậy á.
Ừm. Ừm. Ờ. Đúng rồi. Ừm. À, mình hiểu. <laughs> <laughs> À, thực thực ra nếu mà về cái định kiến thì đó là cái tư duy của họ mình cũng hông có thể thay đổi được, đúng hông? Nên là cái mà mình cố gắng thay đổi là mình thể hiện được, ờ, là mình là một người, kiểu, có có một cái tài năng gì đó thực sự có thể mang lại, à, những cái lợi ích cho họ trong cái sự kiện này mà họ phải cần mình. Đó, đòi hoặc là mình cũng đun đúng là như bạn nói là mình cũng phải thay đổi cái cách ăn mặc một xíu, ờ, ăn mặc sao nó chỉn chu cho, gọi là, tôn trọng ta, tóc tai cũng phải gọn gàng hoặc là khó trang điểm một xíu để nhìn nó già dặn hơn. Đó chứ đừng nếu mà để mặt mộc thì nhiều khi họ nghĩ chắc học sinh cấp 3 rồi chui vô đây. <laughs> Ừm.
Đúng, ừm. Ừm. Lý. Ừm. <laughs> Cũng đúng đó chứ, ừm, rõ ràng thậm chí là cái cách mà bạn, gọi là, chuẩn bị cái cách bạn trang điểm, cái cách mà bạn ăn mặc đi, thì nó cũng là một cái cách để mà bạn thể hiện về cái tính cách, về cái sự lịch sự, chuyên nghiệp của bạn khi mà bạn đến những cái sự kiện đó nữa. Ờ, thì cái bạn cho là cái cái việc mà bạn tạo ấn tượng á, với cái người lạ ở trong những cái sự kiện, cái ấn tượng ban đầu đó đó thì nó, gọi là, có, kiểu là, mang tính chất là nó ghi điểm hông? Ừm.
Ừm. Đúng rồi. Chính xác. Ừm. Ừm. À, thật ra là có đó nha, và cái cách mà mình quyết định để mà tạo ấn tượng với mọi người á đó chính là mình hay cười nói nè. Ừm, nhưng mà như mình nói, cười đúng nơi đúng chỗ. Đầu tiên mình gặp lúc nào mình cũng sẽ cười trước để họ tạo cho họ một cái cảm giác thân thiện, họ dễ nói chuyện với mình. Ờ, và khi mà mình nói chuyện cái gì nên cười thì cười, nhưng mà cái vào phần công việc thì mình phải nghiêm túc và mình nói chuyện cho đúng cái trọng tâm. Đó là cũng là một cái cách mà mình cố gắng để mà giữ cái sự chuyên nghiệp đó.
Ừm. Sao? Vậy hả? Ừ. Đồng ý, hừm. Đồng ý, ừm. Ừm, nhưng mà bạn, hổng biết là cái trường hợp khi mà bạn gặp cái người lớn tuổi hơn, hoặc là những cái người mà họ giữ với chức vị, ờ, kiểu là, cao hơn như CEO như hồi nãy bạn nói đi. Thì bạn làm sao để mà bạn có thể là, ờ, trò chuyện với họ, bạn bắt chuyện với họ một cái cách, gọi là, lịch sự bạn. Ờ.
Ừm. Ừm. Ừm. Ừm. À, thực ra thì vẫn như bình thường, mình đối với mình, ờ, như kể cả CEO mình vẫn phải, ờ, chuyên nghiệp thôi, vẫn là chuyên nghiệp và vẫn như bất kể những người khác, mình cũng phải tự giới thiệu bản thân mình, rồi mình cũng hỏi về công việc của họ nè để cảm thấy là h để họ cảm thấy là họ được quan tâm, rồi, à, mình mới nói là mình có thể giúp gì được cho họ. Nhưng mà mình có một cái trải nghiệm rất là đáng nhớ với một người CEO này nà. Ừm.
Ừm. Đồng ý. Ừm. Ừm, sao bạn? Bạn thử bạn kể bạn kể nghe đi bạn, ờ.
Ừm, là lúc đó là mình cũng đi chào sự kiện thì mình với một người, gọi là, đồng nghiệp của mình, nhưng mà đồng nghiệp của mình là người nước ngoài và mình là người Việt, 2 người thì chức vụ như nhau thôi, chẳng qua là đi cùng nhau tới một cái công ty, ờ, công ty nhà mạng Viettel nha. Đó, cái xong là hôm đó là lên để gặp CEO để mà mời họ tham dự sự kiện của mình. Thì vừa bước vào, họ chỉ bắt tay người đồng nghiệp của mình là người nước ngoài thôi, họ không bắt tay mình luôn. Ừm, rồi xong
Ừm, mình hiểu. Ừm. OK, ừm. À. Ừm. Vậy hả? Ừm. Vậy thì lúc đó, ờ, lúc đó bạn làm sao? Bạn có, kiểu là, hành xử như thế nào để mà bạn, gọi là, khéo léo, để mà bạn, gọi là, đánh tiếng với họ là "Ừ, tui cũng là một cái người là bạn cần phải bắt tay đây nè!" Ờ.
Ừm. <laughs> À, hông, thực ra là lúc đó là mình mình thấy họ cũng không để ý nên là thôi, mình cũng tính giơ tay ra bắt mà thấy họ cũng hông có chủ động nên là thôi, mình vẫn ngồi vào vị trí bình thường. Rồi, nhưng mà cái lúc mà vào giới thiệu á, thì bạn kia giới thiệu xong mình cũng sẽ giới thiệu, ờ, cái, gọi là, cái cái, a, cái title của mình là nó cũng như bạn kia rồi. Nhưng mà, ờ, vào đó cái xong họ cũng đưa, gọi là, cái danh thiếp đó, họ cũng chỉ đưa cho bạn kia thôi, họ không đưa cho mình luôn nha. Ờ, ừ, rồi nguyên một cuộc trò chuyện là họ chỉ nhìn bạn kia chứ bạn kho họ không nhìn mình. Đúng rồi, họ kiểu, mình lúc đó mình cảm thấy khá là bị, ờ, xem thường hoặc là bị định kiến, đúng rồi, họ nghĩ chắc là mình là người phiên dịch cho người kia thôi. <laughs> Đó, nhưng mà ừ, nhưng mà mình nói đó là mình cũng x trong cái cuộc đó thì mình cố gắng mình chủ động hỏi câu hỏi nhiều hơn nà, để người ta biết là mình cũng biết về cái việc mà mình đang làm. Và mình, ờ, cũng khi mà họ hỏi cái gì mình cũng tự trả lời rất là tự tin, và sau đó là họ cũng bắt đầu nhìn mình khi mà họ hỏi, nhìn mình khi mà họ trả lời, tại vì họ biết là mình cũng có vai trò trong đây. Ừm.
Đấy, đúng rồi. Ừm. Đúng. Ừm. Ừm. Vậy hả? Ừm. Tập trung bạn kia thôi. Ừm, đó. Mờ nhạt. Đúng rồi. Ừm. Đúng, <laughs> ừm. Mình hiểu, ừm. Cũng đúng, ừm. Ừm, mình hiểu, rõ ràng cái cái cách của bạn, gọi là, cư xử, gọi là, rất là hay, rất là hợp lý luôn. Chứ thời điểm đó nếu như mà không khéo, ờ, bạn không tập trung vào chính bản thân bạn á, thì nó sẽ rất dễ làm cho người cái cái người đối diện á cảm giác là, ừ, bạn lại càng, gọi là, không có khéo léo, không có đủ tinh tế để mà bắt chuyện nữa. Ừm, nhưng mà, ừm, bạn cái câu chuyện đó đó thì, ờ, bạn có, gọi là, cái bài học, cái cái kinh nghiệm gì mà bạn đúc kết được sau đó hông? Kiểu như làm sao để mà bạn đừng có rơi vào trường hợp tương tự như vậy nữa, ờ.
vậy. Ừ hừm. Đúng. Chính xác. Ừm, ừm. Ừm hừm. <laughs> Thật ra nếu mà có một cái lựa chọn khá là hèn nhát của mình á, là mình không làm việc với khách người Việt Nam. <laughs>
Ừ, sao? Ủa, nhưng mà vậy á hả? Tại sao bạn? Ừm.
Mình rất là sợ. <laughs> Ừm. Ừm, thì mình mình sợ làm việc với khách hàng Việt Nam, tại vì khi mà bạn làm với những doanh nghiệp lớn thì đương nhiên chủ doanh nghiệp toàn là người lớn tuổi không à, n nên để mà họ có thành công như bây giờ, đúng hông? Thì họ càng lớn tuổi họ lại càng xem thường những người, à, trẻ và đặc biệt là con gái. Tại vì, như cái kiểu, làm việc hồi xưa như, kiểu, ba mình đi, toàn làm việc với đàn ông hông à, thấy phụ nữ vô người ta nghĩ là chắc là hông có biết cái gì, dạng vậy đó, cái định kiến ấy. Ừm, <laughs> nên là, kiểu, cái cách, ơ, giải quyết ban đầu của mình là mình tránh né, mình không có muốn làm việc với người Việt Nam. <sniffs> Ừm, nhưng mà càng về sau thì mình ờ, sao bạn?
Đúng. Ừm. Ừm. Ừm. Mình hiểu. Ừm. Ừm. Ừm, nhưng mà cái, ừm, thì thì làm sao? Nhưng mà cái thời điểm đó thì, ờ, gọi là, khi mà bạn né, bạn hông, gọi là, ờm, làm việc với những cái người Việt Nam nữa, ờ, thì khi mà bạn làm việc với người nước ngoài đi, thì nó có, gọi là, đúng như cái suy nghĩ của bạn? Đúng như trong cái tưởng tượng của bạn là, ừ, người Việt Nam á, gọi là, người nước ngoài thì khác với người Việt Nam hông? Ừm.
Ờ. Ừm. Ờ, thật ra là mình đã làm việc với người nước ngoài nhiều hơn so với làm việc với người Việt Nam, nên là khi mà làm việc với người Việt Nam là mình cái mình mới bị sốc đó chứ, nên là mình quyết định là mình thôi mình cứ làm việc với người nước ngoài. Tại vì họ cứ, giống như, bạn biết có You I đồ đó, như là mày tao vậy đó, nó cứ ngang hàng thôi, nên là họ cũng rất là lắng nghe mình, chưa cần biết là mình có có khả năng hay không, nhưng mà họ sẽ lắng nghe mình trước. Và họ vẫn rất là lịch sự, ừm, và họ tôn trọng thời gian của mình nữa, chứ hông phải là muốn gọi mình lúc nào là gọi đâu. Mình thấy khác nhau ở chỗ đó, ừm.
Ừm. Ừm, đúng rồi, ừm. Mình hiểu. Đồng ý. Ừm. Nhất trí, ừm. Ừm, nhưng mà sau đó thì sao? Bạn có, ơ, kiểu là, suy nghĩ lại về cái lựa chọn của bạn là, ừ, bây giờ nên tìm thêm về cái cái cái cái nhóm khách hàng người Việt nữa hông? Ờ.
Ừm, ừm. Thật ra thì, ờ, đó mình cũng nghĩ là, ừm, cái việc mà cứ tránh né như vậy hoài cũng có đâu có hay đâu, tại mình sống ở Việt Nam mà, đúng hông? Rồi nếu mà cái việc mà mình tránh né như vậy là tự bản thân mình cũng đang giới hạn cái khả năng của mình, ờ, mình hông cho mình cái cơ hội thách. Thì đó mình cũng sẽ cố gắng,, mình sẽ cố gắng, ơm, làm việc với người Việt Nam hơn. Nhưng mà cái cách mình á là đầu tiên là mình cứ phải dắt theo một cái người Việt Nam khác lớn tuổi hơn mình, có chức vụ cao hơn mình và có uy tín hơn mình đi theo để mình học hỏi tính người đó và người ta cũng giới thiệu mình là ai thì người khách hàng người ta cũng sẽ lắng nghe hơn, dạng vậy, chứ mình hông có đi một mình thời gian đầu á, ừm.
Đúng,. Ừm. Đồng ý. Ừm. Ừm. À, à. Đồng ý. Ừm, mình hiểu, có nghĩa là bạn, giống như là, bạn mượn lực của người kia để mà bạn, ờ, tạo nên một cái thương hiệu cho bạn để mà bạn dễ trò chuyện với cái cái la đối tác, với khách hàng của bạn thì cũng hợp lý. Nhưng mà đặt à, bạn đã từng rơi vào cái trường hợp là, ừm, khi mà cái người, à, bạn đi cùng á cái chức vụ cao hơn thì lại, kiểu là, bị, ừm, gọi là, không có quan tâm gì đến bạn hông? Ờ.
Ừm, đúng rồi. Ừm. À, thật ra là mình cũng phải phải lựa, <laughs> mình phải lựa chứ, ví dụ mà họ quan tâm thực sự thì họ mới muốn cùng mình đi gặp khách hàng, chứ còn nếu mà họ h hông quan tâm thì mình rủ họ cũng đâu có đi đâu, đúng hông? Thì đó mình cũng lựa những người mà mình tin tưởng ở trong công ty nè và mình cũng biết là họ muốn giúp mình á, thì mình mới dám, ưm, ngỏ lời chứ. <laughs> Ừm.
Ừm. Cũng đúng, ừm. Ừm. Ừm, mình hiểu, ừm, nhưng mà cái cách mà bạn ngỏ lời với họ như thế nào để mà bạn có thể là nhờ, bạn mượn lực của họ được? Ừm, kiểu, giống như, mở lời làm sao cho khéo, tại vì nếu như mà hông khéo á nha, thì người ta là một cái người sếp, người cấp trên của bạn thì nó sẽ rất là dễ bị, gọi là, bị mất lòng á, ờ.
Ừm. À, đúng rồi. Ừm. Ừm, ừm, đúng rồi, thường thì mình đương nhiên mình sẽ chọn cái người mà mình làm việc gần nhất, ờ, để mà họ hiểu những cái mình trải qua nè. Rồi mình cũng cũng nói với họ là mình hơi gặp khó khăn trong cái trường hợp này để mà chốt deal với khách. Tại vì khách hàng là người lớn tuổi và khi mà mình nói họ có vẻ là không có lắng nghe mình cho lắm, nên là mình, ờ, "Nếu mà nếu mà, à, anh hoặc là chị muốn giúp em chốt thêm cái deal này mang lại lợi cho công ty á, thì có thể giúp em được hông?" Đó kêu là mình là cũng đã làm hết rồi, bây giờ chỉ cần một người có uy tín thôi, lại để chốt thôi là xong, đó đương nhiên là mình hông có nhờ họ từ đầu tới cuối, mình phần phải làm hết, ờ, cái phần chốt thì mình mới kêu họ thôi.
Đồng ý, ừm. Ừm. Hợp lý. Đúng rồi. Cũng đúng, rất là hay chứ. Ừm, kiểu giống như là, khi mà bạn đã chuẩn bị sẵn hết rồi nè, rồi bạn nói như vậy bạn nhờ cái cái cái lực của người kia như vậy, thì rõ ràng người kia sẽ hông thể nào mà, ờ, từ chối được khi mà bạn đã đem ra cái cái lợi ích của công ty đem lên trên hàng đầu rồi thì, ờ, sẽ rất là dễ nhờ, ờ. Ừm.
Ừm. Ừm. Ừm. À. Đúng rồi, với lại ừm. Ừm, ừm, họ cũng thấy được tôn trọng hơn và có giá trị hơn nữa, giống như ừm, đó.
Cũng đúng. Ừm. Ừm, nhưng mà bạn thấy á, cái vấn đề mà quay lại cái việc mà, ừm, bắt chuyện với người lạ ở những cái sự kiện đi, nếu như mà ở những cái sự kiện ở bên ngoài đi thì so với cái sự kiện mà networking á, thì nó có khó để mà bạn bắt chuyện hơn hông? Cái nào nó sẽ khó hơn? Ừm.
Ừm. Ừm. Ừm, sự kiện bên ngoài là bạn ví dụ như là đám cưới đồ hả?
Ví dụ ờ, đúng rồi, đúng rồi, nó, kiểu, những cái sự kiện, gọi là, họp mặt bạn bè đồ đó chẳng hạn. Ừm.
À, à. Ừm, thì đối với mình thì đương nhiên là bắt chuyện với người lạ ở một cái sự kiện công việc nó sẽ khó hơn ở bên ngoài chứ. Tại bên ngoài thì nó sẽ hông có đòi hỏi là mình phải chuyên nghiệp nè, hay là, ờ, mình phải có thành tựu này kia, ờ, mọi người chỉ cần nói chuyện với nhau để mà, gọi là, à, update về tình hình cuộc sống của nhau thôi, thì nó hông có bị áp lực bằng ở công việc. Tại vì ở công việc mình lỡ mà mình nói sai hoặc là mình tiết lộ một cái thông tin gì đó mà hông có nên, là xong liền luôn, <laughs> là hông có được, nên mình mặc dù là bắt chuyện nhưng mình vẫn phải cẩn trọng lời nói mình rất là nhiều.
Cũng đúng. Ừm. Đúng, đúng. Ừm. Ừm. Hợp lý. Ừ, cũng đúng đó, rõ ràng trong những cái sự kiện đi, thì cái việc mà bạn bắt chuyện với những cái người lạ, ờ, trong công việc á, thì nó sẽ, gọi là, rất là cần thiết, ừ. Nhưng mà phải làm sao cho nó, gọi là, đúng cái mục đích, đúng cái, gọi là, đạt được cái mục tiêu mà đã đặt ra trong công việc nữa, thì nó mới, ờ, nó mới hợp lý hơn. Ờ, nhưng mà bạn có cái cách nào để mà, kiểu là, cái câu mở đầu nào để mà bạn bắt chuyện với người lạ á, mà nó nó, gọi là, nó gây gây cho người khác một cái thiện cảm, để mà bạn dễ tiếp tục bạn với họ hơn hông? Ừm.
Ừm. Ừm. Đúng rồi. Đúng rồi đó. Ừ, ừ. À. Ừm. Ừm. Ừm, đầu tiên á là mình cái câu mà mình hay bắt nhất á nha và mình thấy là nó mang lại cái hiệu quả cao á, là mình hỏi là "Sự kiện hôm nay như thế nào?", tại vì họ đang ở sự kiện mà, họ sẽ cảm thấy như thế nào thì họ chia sẻ với mình: "À, bạn cảm thấy cái sự kiện hôm nay như thế nào?" Đó, khi mà họ nói ra á thì mình mới nói: "À, mình là cái người tổ chức sự kiện này nè", rồi đó, rồi, ờ, ừm, "Bạn có cần giúp gì thì mình mình giúp cho", dạng vậy. Rồi, đó, mình sẽ bắt đầu bằng cái câu hỏi như vậy, ai cũng có thể trả lời được hết trơn á.
Ừ. Ừm. À, đúng. Hay vậy ta! Đúng rồi, ừ. Ừ, hợp lý, cái cách này, gọi là, rất là khéo léo để mà kéo cái ờ, một cái người lạ nào đó để mà gần lại với bạn hơn, tại vì, kiểu là, cái sự kiện này tà một cái cầu nối, mà bạn là một cái người tổ chức thì rõ ràng họ sẽ rất là dễ để mà chia sẻ với bạn, ừm, hợp lý. Ờ, bạn ơi, hôm nay nghe bạn chia sẻ về cái cách mà bạn bắt chuyện với người lạ ở trong những cái sự kiện mà networking á, thì rất là hay nha, cảm ơn bạn nè.
Đúng rồi. Ưm, ừm. Đúng rồi. <laughs> Ừm, dạ vâng.